Alors qu'est-ce qui te frustre le plus dans les jeux vidéo aujourd'hui?
Heu, alors en vrai ce qui me frustre le plus dans les jeux je pense, heu, je pense c'est les collaborations en vrai. Un truc qui me frustre le plus, même qui m'énerve, en fait, c'est les collaborations. Tu as plein de jeux, ils ont des lores de fou, ils ont des après ça c'est le problème, heu, c'est que c'est vraiment par rapport aux entreprises, heu, pas toutes bien sûr, hein, mais, heu heu, tu en as ils font des collabs avec des trucs qui ont aucun rapport avec leur jeu enfin genre bon, bah, tu vois Fortnite? Toutes les collabs qu'ils ont fait. Tu vois? Mais même des jeux, heu, enfin je sais pas des de mmh, des petits jeux mobiles, des jeux de cartes et tout, pour essayer justement de ou ou même Smite. Genre Smite, ils ont fait des collabs avec, heu, avec des groupes de musique. Ge genre des groupes de métal, je crois ils ont fait des collabs avec Slayer ou un truc comme ça et t s tu joues des persos de enfin je sais pas enfin, moi j'aime bien justement quand, heu, quand ce genre de truc c'était des des skins, hem, de des trucs rares, en fait, c'était rare, tu vois? Quand s quand les collaborations elles sont tout le temps là, bah, je trouve ça perd un peu de sa superbe et tu c'est c'est juste pour f brasser du fric, tu vois? Ouais clairement. Je sais pas ce que tu en penses mais heu? C'est vrai que les collabs, heu ouais.
OK. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui bah ouais. C'est plus du business, quoi. Bah tu vois Fortnite, à un moment à un moment ça m'a fait ce même effet dans le sens où, heu, ils faisaient trop de collabs. Ils ont fait des collabs, mais avec tout le monde, tous les artistes, heu, que tu peux imaginer, ils ont fait des collabs, avec tous avec tous ces artistes
Ouais j'imagine du Travis Scott, heu, des des t hein.
Travis Scott, Snoop Dog, Ice Spice, heu, Sabrina Carpenter, heu, Billie Eilish, ils ont fait des collabs avec tout le monde, ils ont maintenant ils ont même des, heu, des des paires de chaussures. C'est n'importe quoi, maintenant on peut acheter des chaussures sur, heu, Fortnite et du coup ils ont fait des collabs avec Nike.
C'est fou! Ah ouais, c'est fou, hein.
Ils ont fait des collabs avec heu, s le le gros Tesla Cybertruck, aussi.
Ah oui!
Et donc ils l'ont mis dans le jeu. C'est n'importe quoi!
Et en plus, le pire c'est que bah, c'est pour faire quoi, en fait? Pourquoi ils font ces collabs-là? C'est c'est c'est il y a il y a pas de enfin, il y a pas d'attente généralement parce que les trucs ils arrivent, heu, comme ça. Enfin, il y a pas de de suite logique ou quoi que ce soit. Ouais c'est ça, i enfin, je Rocket league ils pourraient faire des ils pourraient faire des opérations pour des robots aspirateur ça passerait, tu vois? Genre vraiment, heu, c'est c'est c'est je comprends pas, heu, pourquoi ils sont sont immiscés dans ce genre de truc, quoi? Et et du coup ça ça ça découle un peu sur des, enfin, des contenus trop recyclés. Tu vois? Les skins, les battle Pass les les histoires les et tu as l'impression de jouer qu'à chaque fois au même jeu, tu vois?
Ouais, ouais, ouais. De manière random quoi. Oui, oui. <chuckles> Ouais. Ouais, ouais. Exactement! Bah tu sais quoi? C'est un jeu par exemple Fortnite c'est un jeu PG PG, heu, 13 et en fait, heu, je me rappelle, il y a une nouvelle il y a eu une nouvelle saison de Fortnite et à chaque nouvelle saison, ils ils font un événement et heu, souvent il y a des concerts, souvent il y a il y a une bataille et heu, tout le monde peut participer. Mais là, ils ont fait un concert en live. Devine ils ont invité qui? Ils ont invité Ice Spice pour chanter pour des gosses de 13 ans, quoi.
Ouais? OK! Ouais? Ah je sais pas qui c'est! Mais ça m'a l'air problématique. <chuckles>
Très problématique, ses paroles ne sont pas jolies jolies et ses danses aussi ne sont pas adaptées aux enfants, quoi.
OK. OK. D'accord, OK, ouais, OK, un peu OK, OK un peu dénigrement de la femme un peu, heu ouais ça de toute façon
Ils ont invité Snoop Dog aussi. Oui, oui. Après ils ont invité Snoop Dog. Ils invitent Snoop Dog et Ice Spice pour chanter des gosses de 13 ans. C'était du jamais vu, quoi.
Ça, c'est fou ça! Non mais j'avoue c'est fou hein. Pour le coup, heu, je je comprends pas comment tu peux tu peux arriver à ce genre de truc? Bah, l'argent bien évidemment mais je vais dire, heu, bah, du coup, en fait, ton jeu, devient insipide, quoi, tu as un nombre de de de j de jeu. De toute façon, tu regardes, hein, le nombre de jeux qui qui prennent la même dispo, les mêmes trucs, qui copient sur tout le monde et du coup, tu es en mode: «Mais c'est pas possible». Enfin et les skins et tout ça c'est frustrant aussi parce que forcément, heu, tu as des battle Pass il y a même plus de trucs de mérite, en fait parce que genre, moi j'aimais bien, il y avait des jeux, où justement tu avais un battle Pass. Il y a pas de souci, développer du contenu, heu, du contenu, hem, heu, comment on appelle ça? Heu, additionnel, il y a aucun problème et genre soit le battle Pass, en fait, en termes de va avancer de palier donc il est exponentiel donc en fait, tu peux pas le finir en 2 mois avant à part, heu, en raquant tu vois? Ou soit bah qui développe il débloque pas assez de contenu pour, heu, pour les free to play, en fait, tu tu vois? Des fois, il y a des trucs, c'est une emote c'est c'est une emote et tu as 2 mois pour le faire. Non mais ça sert à rien pour pourquoi est-ce que tu vas jouer, tu try hard pourquoi est-ce que tu mets pas, d a pour moi, au moins, hem, il OK ça devrait pas être le même truc que le version, heu, premium, mais un truc en dessous tu vois? Genre un skin, heu, un skin quand même, tu vois? Qui est un peu moins bien mais un skin parce que, heu, ça permet de try hard et tu es content. Bah, le dernier palier quand même! Il y a des gens, heu, ici ils touchent même pas le jeu, ils achètent juste le truc, heu, à fond et puis ils reviennent, heu, le mois prochain, tu vois? Et ça je trouve ça je trouve ça fou. Ça, c'est pas tout le monde mais heu, c'est ultra frustrant quoi.
Oui. Oui bah, oui. Ah bah, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mouais. Exactement. Tout à fait! Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Bah tu vois, sur Fortnite il y avait un skin, heu, OG, c'était un skin qui était très rare et mais vraiment très rare il y a il y avait pas beaucoup de monde qui l'avait. Ah bah, ils l'ont mis dans la boutique et ceci en fait, c'est un skin, pour l'avoir il fallait avoir, heu, comment dire? Enfin à l'époque, il fallait vraiment mal avoir charbonné ou il fallait juste avoir le pass, aussi
Ouais? Ouais. OK. OK.
et du coup, heu, ils ont sorti plein de saisons, ils l'ont jamais mis dans la boutique et du coup, dernièrement, ils l'ont mis dans la boutique. Et aussi tu vois, il y a une pioche qu'il y a dans le jeu, c'est une pioche FNCS. Pour avoir cette pioche il fallait évidemment avoir participé à la FNCS et avoir fait un nombre de points. C'est des compétitions, heu, en live et heu
Ouais. Ouais. OK! Ça je trouve ça un peu normal, c'est oui, c'est heu, franchement c'est cool mais heu
Ouais, ah bah, dis-toi qu'ils ont mis cette pioche dans la boutique aussi. Du coup, maintenant tu peux l'avoir même si tu as pas participé à la FNCS.
Bah ça c'est Bah du coup, ça n'a aucun sens, pour le coup. C'est c'est super de de de faire des items event, heu, bon
Oui ça n'a pas de sens. Bah tu vois un jeu comme, heu ouais un jeu comme Black Ops 6 qui va faire des collabs avec, heu heu, Tortues Ninja, c'est pas un souci parce que c'est des combattants ça reste dans le thème, heu, du jeu. Mais Fortnite qui se met, heu, qui se met à faire des collabs avec des des marques de vêtements, des marques fashion, des artistes, heu, des rappeurs, mmh, ça a pas de sens.
Ouais? Ouais, je trouve ouais. Ouais, non, clairement.
Ils partent dans tous les sens et dis-toi qu'il y a un bug sur le jeu. Au lieu de le corriger, bah ils nous sortent des skins tout les tout le temps.
C'est clairement ça. OK.
En fait moi, ça me concerne pas mais ça concerne un pote parce que lui, il joue manette. Ça concerne principalement les joueurs manette, il y a un tout il y a une touche sur la manette, c'est la touche, heu, flèche de droite.
OK. OK.
En fait il y a plein de personnes qui l'ont mis pour modifier la structure. Sauf que quand tu fais s quand tu appuies sur cette touche pour modifier la structure, si tu appuies, heu, 3 fois d'affilée ou 2 fois je crois, ça t'affiche un panneau de communication.
Ouais. Mmh mh. Ah! Ouais je vois. OK.
Et du coup, tu peux pas modifier ta structure.
Ah je vois, je vois.
Dis toi que cette, heu, ce le truc elle existe depuis depuis 1 an et plus quasiment. Jusqu'à maintenant ils l'ont pas corrigé mais ils nous sort quand même des skins tous les jours.
Mais c'est vrai que c'est frustrant ça les les jeux vidéo justement qui les jeux vidéo, les le-s les entreprises qui écoutent pas leur communauté, en fait. C'est c'est fou quoi.
Exactement.
Ça pareil, il y a un moment, heu, il y avait Fallout, tu vois, genre, heu, un des jeux pas le meilleur, heu, le meilleur jeu, mais genre Fallout, heu, New Vegas, je crois, heu, bah, en fait, il devait être, heu heu, New Vegas, c'est le 2 je suis tr ou le 3 je sais plus. C'est ma copine qui joue à à Fallout et en fait, elle m'a expliqué qu'en fait, c'est des tu sais c'est les jeux de Bethesda donc, en fait, ils sont assez faciles à modder quoi enfin, Skyrim et tout, heu, sans mode ça n'existe pas, tu vois? Et en gros, le problème c'est que bah enfin, je trouve ça bête que les que les entreprises essaient de tuer leur moddeur, en fait, tu as des trucs ou heu, par exemple, avec la Anniversary pour Skyrim, parce que ça je l'ai vécu, heu, il y a des mods qui étaient absolument impossible à mettre parce que heu, ils commençaient à être dans le dans le workshop, tu vois? Et pour avoir ces mods là fallait payer, payer des mods.
Tout à fait. C'est le combien ça? J'ai joué au 4 mais je rappelle pas, c'est lequel ça? OK. Oui, bah oui. Ouais. Oui, oui. C'était n'importe quoi.
Ça n'existe pas sur un pc payer les mods, hein.
C'est plus du business. Ah oui oui. <chuckles> Ça je veux te l'assurer, c'est pour ça que GTA VI, heu, au début ça va pas sortir ça sur PC, quoi.
Ouais, clairement. Bah non, c'est c'est c'est je trouve ça fou et hem et et pareil, tu vois, il y a un moment c'était, hem, tu vois le le remake Oblivion qui est sorti là?
Ouais.
Il est sorti uniquement parce qu'il y a des moddeur sur, heu sur, heu, Skyrim qu'ils ont un mod qui s'appelait Skyblivion et qui était justement pour, hem, recréer Oblivion en Skyrim en mod.
Ah ouais?
Ah! Beh oui, ouais, ouais, bien sûr! Et je suis sûr que c'est uniquement pour ça qu'il est sorti. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'il était buggé je pense. C'est parce que les gars, heu, ils se sont dit: «Ouh là, il faut aller plus vite qu'eux là, on va on on va se faire, heu, on va se faire choper la vibes du du remake». En plus, c'est un remaster, c'est même pas remake, hem, c'est fou, tu vois? Bon, certes
Wouah, ils vont très loin! Eh ben! Ils ont juste senti un danger parce que d l il y a de la compétition, quoi.
Ben oui parce que les mecs sont passionnés, en fait, heu, il y a rien de pire, heu, enfin il y a des jeux, genre Gary's mode, il est sorti en quoi, Il est sorti en 2011? Et même même Skyrim, ils sont encore modés à l'heure actuelle, il y a des mods qui sont développés tout le temps, heu, c'est des mods, c'est des jeux qui vivent avec une communauté de de moddeur de fou et si tu enlèves ça de de l'équation mais ton jeu, il devient mort, quoi. Enfin c'est c'est pareil, heu, je crois que c'est toi qui m'avait dit que, heu, Day Z c'était un mode de ARMA 3.
OK. Oui, bah oui.
C'ét un jeu vidéo, tu vois? C'est fou, non c'est Nanashe qui m'a dit ça. C'est c'est c'est fou, tu vois? Et un moment, heu, en fait, c'est ça qui me frustre, c'est le fait, il faut laisser les moddeur heu en fait, ça coûte rien les gars, ils font ça gratos et en plus, si, heu, si jamais tu en as besoin mais tu pioches. Tu pioches dans dans l'équipe de modding et tu as même moyen d'avoir des salariés encore plus compétents que ce que tu aurais pu embaucher, tu vois?
Oui. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais par contre tu as parlé de Day Z ou de War Z?
Heu, Day Z.
Ah non j'ai pas joué a Day Z, j'ai joué à War Z plutôt.
OK. OK.
Mais, heu, mais s selon ce que j'ai vu sur les gameplay, c'est, heu, c'est un peu la même chose. Sauf qu'il me semble que les zombies de War Z sont un peu plus difficiles et tu as plus de «zombies spéciaux» aussi entre guillemets. Tu as des boomers tu as des zombies, heu, hurleurs qui vont appeler des autres à l'infini. Tu en as aussi c'est des zombies, heu, kamikazes. Tu en as, c'est des géants, ils t'attrapent, heu, si c'est pas tes teammates qui, heu, qui te délivrent, bah, il y a pas moyen que toi tu te tu t'échappes.
Mais tu vois? C'est fou! OK. OK. OK. Ouais, des zombies un petit peu avec des habilités, heu
Ouais.
Ah OK. OK. Ah c'est cool s
Ah oui tu as un infector aussi.
Ah!
Par contre il est assez cool à jouer. Assez cool à jouer, heu, avec des potes mais en solo, heu, ça l'est pas.
Ouais bah généralement les jeux de ouais les jeux de zombies c'est pas c'est pas fou tout seul, en vrai.
Ouais.
Il y avait un jeu comme ça. C'était pas, heu, vraiment lié au niveau des zombies mais c'est, heu, c'est un jeu en vrai, c'est gon angoissant pour le coup, c'est Hunt: Showdown si tu si tu connais pas?
Heu, le nom, ça me dit quelque chose, mais je pense pas que je connais.
Ouais, en fait, c'est un sort bah, là il il il y a un 2 qui est sorti si je dis pas de bêtises et en gros c'est un c'est un jeu où tu dois, heu heu, collecter des des ouais collecter des indices, en fait, pour trouver un boss qui est dans une map en fait ça fait un peu Battle Royale et en gros tu dois tu dois tuer un boss et en gros ça te permet de te libérer. Heu, c'est un peu du Dead by Daylight, quoi mais sauf que là genre c'est un peu, heu, c'est un peu à la Red Dead quoi donc il y a des zombies. Enfin des Red Dead post-apo, tu vois? Donc il y a des zombies, il y a des démons, il y a il y a des trucs et c'est assez angoissant pour le coup et par exemple si tu tues ton perso et bah, du coup ton perso il perd de l'XP mais genre tu as c'est comme si genre tu avais des ouais tu avais un stock de personnages et heu, dès que ton personnage il est mort, bah, il perd de l'XP ou tu peux plus le jouer pendant un certain temps. Tu vois?
Ah non je viens de le voir je connais pas. OK. Ouais, je vois les persos. Ah ouais! Et bah, c'est assez particulier.
Ah ouais, tu dois ra tout le temps racheter des armes. Tu dois racheter ah ouais, plein de trucs pour le coup, heu, et il est très stressant par contre comme jeu pour le coup.
Eh ben.
Il était sympa, mais pareil ça c'est un jeu qui est qui est trop marrant ouais il est sympa franchement il est cool.
Je vois qu'il est assez bien noté aussi.
Puis un autre jeu de zombie tu as tu as World War Z aussi qui est sur, heu, qui est sur Épic Games.
Ouais, ouais, bah, c'est ça c'est de ça que je parlais, en fait moi je fais un raccourci pour dire war z au lieu de World War Z.
Ah OK, OK. Ah oui- ouais, ouais tu as bien raison.
Ouais.
Et ça pour le coup c'est juste c'est un peu comme Left 4 Dead, hein. C'est vraiment un jeu où tu tu mitrailles du zombie sans rien, c'est trop bien quoi.
Heu, oui, oui.
C'est trop satisfaisant comme jeu.
Bah, moi j'aime bien le processus où t où tu dois, heu, préparer le terrain avant la vague. Avant chaque vague quoi.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord de fou.
Ouais, parce que c'est, heu, très stratégique parce que tu dois poster quelqu'un à enfin, une personne à chaque poste, tu dois mettre des mitraillettes et des enfin des mitraillettes automatiques et des mitrailleuses aussi manuelles à des endroits assez stratégiques.
.Beh, c'est pour les mitraillettes. <chuckles>
Mouais.
Ah, c'est trop bien, ouais, j'ai en plus quand il commence à à à grimper sur les grilles et tout tu peux les pré-shots et les faire tomber, c'est tellement satisfaisant. En plus, c'est tellement de zombies des fois ça ressemble à de la flotte, tu vois genre dans leur déplacement.
Ouais. Exactement. Ouais! Exactement!
<laughs>
On dirait un tsunami zombie, quoi.
Ouais, c'est un tsuza non je fais pas de blague. <chuckles> Ouais, c'est ça, mais c'est c'est trop drôle, quoi.
<chuckles>
Alors bon, c'est un jouet, j'ai pour le coup j'aimerais bien rejouer à une occasion parce que j'avais joué avec un de mes potes et et c'est vrai que pour le coup j'aimerais bien lui redonner une 2e chance parce que c'est vrai que tout seul, c'est pas fou, hein. Enfin, tu peux trouver des des coéquipiers, mais bon pas leur com pas communiquer et tout, tu vas tomber sur des mecs que deux cents ou 300, heu
Ouais. Oui, c'est pas fun quoi.
De quoi?
Ouais, exactement. Bah ce, tu penses que tu peux pas communiquer, c'est moins fun et aussi, heu, bah, c'est un jeu qui demande de la communication, quoi. Il faut être coordonné.
Ouais, clairement. Clairement, clairement. Ah bah oui, forcément parce qu'en en plus de ça, il y a plein de maps il y a plein de d'endroits où les zombies peuvent arriver donc faut faut faut savoir, heu, faut savoir, heu, discuter quoi.
Exactement. Tout à fait. Mais heu, mais ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup et malheureusement, mes potes, ils jouent ils y jouent plus
Ouais.
et heu, et ouais c'est pas c'est pas trop un jeu que tu peux faire en solo, quoi.
Ouais, tu dois te lasser vite, quoi parce que, du coup, tu as pas la pression enfin, tu as peut-être de la pression, mais tu as pas genre tes potes qui: «Ah mon Dieu, ils sont 8 000, ah! Cours, cover, cover» tu vois? C'est genre l'im l'immersion tu vois? Des jeux de zombie. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est nul quoi, chu c'est un truc qui se vit, en fait, un peu.
Ouais, ouais. Exactement. Exactement.
Un peu comme les jeux, genre, heu, Palworld, heu, DayZ, heu
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
heu, il y a quoi comme jeu aussi qui est pas mal, c'est, hem ça, c'est un peu un jeu construction mais zombie, c'est, heu, 7 Days to Die heu, 7 Days to Die, plutôt.
Je connais pas.
C'est un jeu de zombies, mais c'est, heu, c'est un peu en mode builder, heu heu, un p un peu en mode survie et en gros, tu dois survivre à 7 jours, quoi mais il y a plus que 7 jours, mais ouais, tu dois survivre, heu le style est un peu enfantin quoi, c'est c'est assez c'est assez sympa. Il est assez cool comme jeu, mais il est il est un peu violent.
Ah ouais. OK, donc Ah d'accord. <chuckles>
<chuckles> Ouais, il est sorti, il y a
J'allais te demander, est ce qu'il y a pas trop de sang, ou est-ce que c'est pas trop violent, parce que tu m'as dit: «C'est enfantin» mais non.
Ah non, enfantin dans le sens, heu, graphis graphisme, tu vois? C'est pas, heu, c 'est pas un jeu trop trop, heu
OK.
non, c'est trop trop fait pour les enfants, quoi. Ouais, tu peux jouer, mais tu vas vite mourir quoi. Très ouais, c'est ça, c'est un jeu de zombie, ouais.
Ouais, donc ça va être un jeu de zombie, quoi.